Äh, tatsächlich eigentlich so gut wie nie. Hm, der Friseur nimmt nur Bargeld. <chuckles> Ich gehe trotzdem hin, ja gut, okay, was willst du machen, ne? Also, die meisten Friseure, die ich, äh, theoretisch nutzen würde, nehmen nur Bargeld.
Oh, okay. <laughs> Okay. Ja. Mhm.
Ähm, und ansonsten gehe ich Plasmaspenden, da kriegst du immer Bargeld.
Ah. Ah, okay. Aber da da braucht man dann auch gar keine Karte. <chuckles>
Ähm, ne, genau, das kriegst du da halt, ne? Du gehst dahin, kriegst das ausgehändigt und dann, mit dem zahle ich dann natürlich auch Bargeld im Laden. Also, ich gehe dann nach dem Plasma spenden einkaufen mit dem Geld.
Mhm, ja. Mhm, mhm, verständlich. Okay. Und sonst, ähm, brauchst du das gar nicht. Hast du dann einfach so 'ne auch so 'ne richtig kleine Brieftasche oder nimmst du dann okay, also es gibt ja auch die Möglichkeit inzwischen, direkt über das Handy zu bezahlen. Das nutzt du dann noch nicht?
Ja. <chuckles> Ne, ne, tatsächlich nicht.
Okay da okay. Und
Da hätte ich mehr Datenschutzbedenken als jetzt bei dem also, beziehungsweise, so Sicherheits Sicherheitsbedenken, sagen wir mal, nicht Datenschutz, sondern, äh, Sicherheit als mit 'ner Karte irgendwie.
Ah, ah okay. <chuckles> Okay, kannst du da noch 'n bisschen genauer drauf eingehen, was was sind da so deine Bedenken?
Ja es ist jetzt vielleicht auch irgendwie eher subjektiv, weil man hat ja eh diese ganzen Zugänge aufm Handy drauf. Ah, aber ja, wer weiß, wie das alles so ja, weiß ich nicht, da bin ich technisch nicht versiert genug.
Mhm. Aha, okay, verstehe. <chuckles> Okay, d d du bist einfach vorsichtig.
Ja, würde ich schon sagen. Das ist so 'ne Grundskepsis. Vielleicht löst die sich aber auch irgendwann.
Okay. Mhm, und du hast jetzt deinen Friseur angesprochen. Gibt's noch andere, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Angelegenheiten, wo du Bargeld benutzt oder empfiehlst, Bargeld zu nutzen oder ist für dich Friseur das Einzige?